Me conte sobre uma vez em que você deu a volta por cima.
Bem, teve um certa época na minha vida em que eu estava me sentindo muito pra baixo e de cab tinha acabado de me divor divorciar e eu senti que alguma coisa ali estava estava um pouco difícil, muito para além daquilo que era o esperado, então, eu fui fazer um uns tratamentos psicológicos e vi que eu estava com depressão
Hum. Certo. Mas como assim? Eh, você acha que você acha que o foi o divórcio que deseca encadeou isso, ou você já tinha essa tendência e o divórcio só piorou?
e ju e exa Não, não. S o divórcio só piorou, hã, eu não tinha nada, não tinha nenhuma tendência e o divórcio foi mesmo a causa disso tudo. E junto com com esse diagnóstico eu também tive diagnóstico de TDAH, de déficit transtorno de atenção.
Ah. Hum, tá. Olha! E foi o mesmo psiquiatra que achou isso tudo?
Foi s Sim, sim. Foi o mesmo psiquiatra que encontrou isso tudo, nós passamos por aí, acho que foi uns 7 meses fazendo diagnósticos, o de depressão veio logo veio muito rápido. O de TDAH que demorou mais um pouco, demorou mais uns 7 ou 8 meses pra identificar isso.
Sim. Né, muita gente confunde o TDAH por causa do nome, né? Que as pessoas chamam de déficit de atenção, eh, hiperatividade e que na verdade é a hipertivi hiperatividade cerebral e algumas mães contsun confundem com uma criança que corre demais o tempo todo.
Sim, sim. Exato. E. Exato. Até porque também, não é um assunto que não era muito falado, tá sendo descoberto mais agora, então, se usa realmente confundem um pouco.
Mas É. Como é que o que o psiquiatra te explicou o que que é o seu TDAH?
Então, ele foi fazendo muitas perguntas sobre a minha vida, de como era a minha atenção, de como era a minha vida social. Eu fui explicando pra ele tudo direitinho, sempre achei que sempre fui normal nisso tudo. Ah, mas ele foi foi puxando a minha atenção e me explicou direitinho o que era o TDAH, hã, que era uma ali, uma uma falta de foco, de prestar atenção nas coisas e não só pra isso, muito mais além disso, que implicava na minha vida social, na minha vida de trabalho. E ele foi me explicando direitinho o que o que era aquilo e como devia como a gente ia ultrapassar essa situação.
Certo. Uhum. Hã. Ah, então é isso, você tinha assim um uma falta de atenção às coisas em geral, é isso?
Sim, sempre tive. Sempre tive falta de atenção e um pouco de dificuldade de inclusão social, só que quando eu fui ficando mais adulto, isso foi ficando um pouco mais intenso, e eu nunca de uma dei muita atenção pra isso, na verdade.
Ah. Uhum. Mas, falta de atenção, por exemplo, te impediu de aprender algumas coisas?
Claro, bastante. Na escola até que não era tão grave, eu consegui me formar direitinho, sem problemas nenhum, tive minhas dificuldades, mas quando eu fui ficando adulto, eu vi que isso estava prejudicando muito, principalmente a minha vida a vida profissional, e eu não conseguia parar em nenhum emprego, porque já aquilo tudo me entediava muito fácil, eu desistia muito fácil. E eu achava que eu era normal, era só preguiça, quando na verdade não era.
Hum, tá. Ah. E com relação à hiperatividade, o que que é o sintoma?
Olha, sintoma tem várias várias vários nichos disso daí, né, hã, um
Eu estou eu estou preocupado eu estou eu estou curioso de verdade, porque eu sei essa essa doença é famosa, mas ninguém sabe direito o que é, eu eu não sei direito o que é. Aham.
Sim, sim, claro. Exato. A hiperatividade ela pode atacar em de muitas formas. Em mim, ela eh, um um braço que não para, uma perna que está sempre mexendo, a impulsividade sim, sim, eu a todo momento tenho que estar ali mexendo em alguma coisa, uma bolinha de anti-stress ou então tem que estar balançando uma caneta, e e é um bocado complicado.
Jura? Uau. E você faz isso em repouso ou durante a execução de alguma outra tarefa?
É é mesmo. Mesmo em repouso, se eu estiver deitado na cama, assistindo um filme ou relaxando, tô ali com o pé, balançando, a todo momento.
Ah, eu já vi gente assim. En então é um dos sintomas do do TDAH?
<laughs> Sim, é um dos sintomas do TDAH, e isso é é um pouco chato.
Hum. Então a pessoa que faz isso ela não nota que faz ou ela se incomoda? Eu eu isso me incomoda eu não consigo parar.
Hum, sim, na verdade ela nota que faz, às vezes incomoda muito, só que quando vai para o lado de incomodar nessa nesse tique, nessa hiperatividade, ela pode ser muito mais além disso, pode ser também como se fosse um TOC, um Transtorno Obsessivo Compulsivo. Mas, é, <chuckles> é outro problema e é um pou um pouco mais a fundo. Só que como a a se for só a hiperatividade você vê, que você tá fazendo aí alguma coisa, algumas alguns algumas manias, mas você não consegue controlar, você consegue lidar com aquilo, viver com isso.
Ô louco, aí é é já é outro problema. <laughs> Então a hiperatividade nesse caso é uma inquietude física ali
Sim, é uma inquietude física e também e também, hã, social. Hã, por exemplo, de você não conseguir ficar parado, você ter sempre que, hã, se movimentando, tá sempre andando ou às vezes você fala muito nessa hiperatividade, não deixa os outros falarem. E se você não for procurar um tratamento, pode complicar.
Hum. Olha, tá aí mais um sintoma. E a hiperatividade cerebral? Pessoas que, eh, que também deve estar ligada ligada à falta de atenção, né. Porque você tá ali, tem que prea prestar atenção naquela palestra, ou naquela reunião com o chefe, mas a sua cabeça tá lá no seu no pneu careca que você tem que resolver.
Sim, ma Sim. Claro. Uhum. Exato. Tá a mil. Exato. Nós que temos TDAH, nós costumas costumamos dizer que a gente tem um locutor na nossa cabeça. Sabe aquela voz que a gente sempre ouve, pra pessoas normais, hã, você ouve aquela voz e ela consegue calar a boca quando a pessoa tem que fazer alguma coisa. Pra nós que temos esse transtorno, esse neurodivergência, ela é pouco mais mais difícil. Ela não não para nunca, só mesmo quando você vai dormir.
Opa. Uhum. Você usou um termo você usou um termo aí, é neurodivergência, é isso?
Exatamente, neurodivergência. É aquela pessoa que tem algum tipo de de problema, não neurológico em si, mas mas algum tipo de problema de de de transmissores, de de dopamina ou serotonina. Falta alguma coisa ali no cérebro que faz com que ele funcione bem. Não é que às vezes as pessoas neurodivergência.
O que é isso? Neurodivergente então a neuro o neurodivergente então é físico, não é psicológico? É é um
Não, é psicológico, é psicológico. Ele funciona ele age nos neurotransmissores, ele age no seu cérebro. Hã, por exemplo, algumas pessoas têm, hã, umas ps as pessoas normais têm facilidade em em produzir dopamina e usar essa dopamina no foco. Nós com neurodivergência, nós temos uma deficiência nesse nesse âmbito, né, a gente não produz tanta dopamina assim. É por isso que a gente falta foco, falta determinação, às vezes vontade de fazer as coisas e se a gente não tratar, isso pode piorar muito.
Ah, tá. Certo. Hum. Eu queria entender uma coisa assim, eu, por exemplo, eu nunca fui nunca fui diagnosticado com nada, mas eu tenho certeza que eu tenho vários sintomas dessas coisas, <laughs> eh, mas, um exemplo que eu posso dar, eu estou na praia, com a família, num domingo
Sim. Sim.
e aquele dia é feito para relaxar e se sentir bem, sabe, pra esquecer que o mundo existe. Eu faço questão de silenciar o celular e jogar na bolsa da minha esposa que eu nem sei onde tá, então, pronto. Mas, aí, no meio daquela daquele sentimento maravilhoso
Uhum. Claro. Sim.
vem um pensamento, assim, amanhã tem um boleto pra pagar, que eu não tenho o dinheiro inteiro pra pagar, eu tenho que resolver esse BO, ou, assim, a minha mãe tá com um problema de saúde que é difícil
Sim.
e amanhã cedo eu preciso mesmo que os compromissos sejam amanhã, eu tô resolvendo eles hoje na praia.
Sim.
Eu não deveria, sabe. É normal isso? Ou faz parte desse
Depende muito da frequência com com que esses pensamentos aparecem. Eu não eu não sou psiquiatra, eu posso dizer pelo pela experiência que eu tenho, depende muito da da frequência que esses pensamentos aparecem. Hã, isso que você me descreveu eu acho acredito que seja mais ligado à ansiedade, né, o que também é uma como comorbidade para quem tem TDAH, ai.
Ah. Uhum. Ah, isso aí eu já sou diagnosticado, eu sou ansioso no 11. Tomo tomo até an an ansi ansiolítico, eu tomo mesmo, né.
Sim, <giggles> é muito ruim, não é? <giggles> Pois, e e esses pensamentos eles estão mais ligados à ansiedade, sim, isso não não descarta o fato de você poder ter TDAH. Mas o conselho que eu dou, é procurar um profissional, um psiquiatra pra fazer um diagnóstico, caso você tenha, começar a se tratar porque isso melhora muito a qualidade de vida de um ser humano, você não tem noção do quanto.
Ah. Quando tem algum programa de TV alguma algum alguma série que al alguém fala de sintomas psicológicos, sintomas, eh, de comportamento, sabe, essas coisas? Falo: "Amor, eu tenho todas essas coisas aí, eu tenho tudo isso." <laughs>
Sim. E existem Sim. <laughs> Existem muito, mas como eu não assisto muito a televisão aberta, eu indico sempre estar procurando ali, hã, em alguma plataforma de vídeo ou mesmo alguma rede social, um profissional que seja qualificado, para você começar a assistir o conteúdo dele e: "Olha, isso aqui bate em mim, isso aqui bate em mim, me identifico com isso, me identifico com aquilo.".
Eu gosto muito da doutora Beatriz, ela é psiquiatra, brasileira, famosa no YouTube.
Sim, conheço, conheço. Conheço muito bem.
É. Eu não lembro o sobrenome dela, mas tudo que ela fala eu tenho.
Hã, também não me lembro.
Ti tirando as coisas que ela fala psi de psicopatia, todos os outros sintomas eu tenho: ansiedade, tristeza, euforia, fala demais, fala de menos, quero ir numa festa, chego feliz, tem festa que eu não quero nem entrar. <laughs>
sim. Sim, sim, sim. Claro. A acredito muito. E isso também está muito ligado à à à introversão, pessoas que têm TDAH, elas costumam ser introvertidas, não gostam muito de estar em lugares muito cheios, só falar com muitas pessoas, é é é complicado, tem que prestar bastante atenção nisso.
Aham. E a sua volta por cima, como é que foi? Você se deparou com essa novidade, você foi diagnosticado com "N" problemas.
Exato. A minha volta por cima superei graças a Deus, a minha volta por cima foi quando eu quis mudar de profissão, que eu trabalhava em uma área, em restauração, quis, hã, mudar para programador, então eu tinha que estudar. E eu vi que eu não estava ali conseguindo estudar muito bem, que eu não conseguia focar naquilo que eu queria, que eu sempre largava meio, eu: "Olha, isso não está normal, isso não não pode acontecer, eu tenho que mudar de profissão, eu tenho que melhorar a minha vida". Fui procurar um profissional, para para ver o que se passava e pronto, né, ele
Superou? Certo. Uhum.
ele me deu esse a diagnóstico, foi justamente na época da depressão, e foi aí que eu virei a chave, eu: "Olha, eu preciso mudar, eu quero mudar, então vou seguir direitinho todas as me recomendações desse profissional", e dito e feito, melhorei. Comecei a tomar medicamen
Uhum. E a a recomendação é é comportamental e
Sim, sim, sim.
e medicamental?
Exatamente. Hã, eu preferi escolher, hã, o TCC, que é terapia compo comportamental e e isso ajuda muito para quem tem TH. Se você não mudar a sua rotina, não mudar as coisas que você faz, não dá muito certo, então você tem que procurar mesmo ajuda e sentir a vontade que quer mudar, que aí vem a volta por cima disso, né. Hoje graças a Deus eu já sou formado, já consegui terminar meus estudos e e e estou aí, estou feliz, graças a Deus.
Hum. Entendi. Que legal, parabéns, tá. Uma volta por cima, né, é uma coisa, é uma realização pessoal gigante. Ás vezes, eh, muita gente nem expressa o quanto isso é importante. E não é só não é só no nível, por por exemplo, o seu nível envolveu o profissional, o pessoal. Mas tem gente que a volta por cima é só, tipo, perder alguns quilos ali numa dieta.
Obrigado. Sim. Exato, exatamente.
Sabe? É. São coisinhas que as pessoas colecionam assim, como um troféu pessoal. E quando perde também, é uma outra motivação pra fazer de novo. E dar a volta por cima de novo, né.
Claro, claro. O importante é não desistir. É sempre tá correndo atrás, porque se a gente não fizer por a gente mesmo, ninguém vai fazer.
É verdade. E foi difícil aceitar a possibilidade de procurar um psiquiatra? Porque muita gente tem dificuldade nisso.
Sim, foi muito difícil, hã. Porque pra mim eu ia conseguir resolver sozinho, ia dar a volta por cima sozinho, porque eu sou o suficiente. Então eu bati muito ali na mesma tecla, bati muita a cabeça, até parar e falar: "Olha, não, não, não, sozinho eu não consigo. Eu preciso mesmo de uma ajuda e vou ali procurar uma ajuda". Demorou um pouco, mas mas foi, mas consegui.
Ah. Uhum. E você hoje acha que isso é normal? Ir a um psiquiatra é uma coisa normal, né, e quando você aconselha amigos, por exemplo, você aconselha amigos a fazerem o mesmo.
Claro, é uma coisa totalmente normal. Sim, aconselho.
Você você, acha que tem uma dificuldade né, nesse tipo de coisa?
Sim, as pessoas ainda têm muito preconceito de ir procurar, principalmente psiquiatra, porque elas acham "Ai, se eu for procurar um psiquiatra é porque eu tô doido". Não, não é assim, não é assim.
Ah, é, tem isso mesmo, né?
Exato. As pessoas têm esse estigma ainda na cabeça. Mas uma coisa também é interessante é que eu também tenho uma prima que tem mesma condição que eu. Eu tive o o meu o diagnóstico primeiro do que ela, eu fui reparando que ela tinha as mesmas coisas que eu, olha, hã, vamos, eh, procurar um um profissional, um psiquiatra, de ver isso, ela: "Não, eu não tô doida, eu não preciso de psiquiatra", tal, mas conv consegui convencê-la, consegui convencê-la de procurar ajuda e hoje ela tá maravilhosamente bem, outra que deu a volta por cima.
Aham. A a concepção errada, né? Então, isso aí é quem precisa disso ai é gente doido.
Sim. É o que eles pensam, é o que eles pensam. É o que eu costumo dizer, quando você tá com um problema no fígado, um problema no coração, você não vai procurar um profissional? Você não toma remédio? É a mesma coisa para a sua saúde mental, tem que procurar.
Ah. Exatam Exatamente, e assim a o remé o psiquiatra não é remédio não é um médico de doido, é um médico que vai evitar que você chegue nesse nível. <chuckles>
Sim, exato. Exatamente. E acredita, se você não for procurá-lo e tiver problema você pode sim chegar nesse nível de loucura.
Que vai acumulando os sintomas.
Sim, exatamente, quanto mais velho você for ficando, pior vão ficando.
Daí a pouco É, o médico falou: "Você tem ansiedade no 11", eu falei: "O quê?". Aí ele falou assim: "Olha só, depressão é excesso de passado"
<chuckles> Exato.
"e" "e ansiedade é excesso de futuro. Você tá ten sempre resolvendo coisa que nem aconteceu ainda", eu falei: "Eu tô mesmo", falei: "Isso aí é"
Descreveu perfeitamente. Exato, é o sofrimento do século.
E o mesmo É, e mesmo medicado eu ainda me pego nesse loop.
Sim, eu acre eu acredito.
Sabe? Né, então é é bom falar disso, né. Obrigado! Você esclareceu demais e foi muito rica a conversa, foi educativa, eu diria. Obrigado mesmo.
Nada, eu que agradeço, foi um prazer falar com você. Exato, eu também gostei muito. Muito obrigado por falar comigo.
Até mais, querido.